É. e aí também, eh, serve de conselho, tenha sempre ali uma opção emergência, sabe. Refeições emergências, porque às vezes você não tá a fim de fazer nada, né. Então se você puder otimizar, por exemplo, você tem micro-ondas e airfryer em casa?
Uhum. Sim, sim. Uhum. Ah, eu tenho micro-ondas, mas airfryer eu não tenho. <laughs>
Perfeito. Micro-ondas dá para fazer tudo. Quando você não quer ali bater um ovo, fazer alguma coisa, você pode fazer, eh, um ovo mexido com tomate no micro-ondas, tá. Você pode botar. Pega uma cumbuquinha ali, eh, pode ser uma cumbuquinha de vidro ou uma vasilhinha de plástico, unta um pouquinho com azeite ou manteiga, se você quiser, abre ali, frita ali um um ovo, é muito importante que você fure a gema, tá, nesse primeiro momento, misture e bote ali um pedacinho de tomate, orégano e sal e deixe ali por 3 minutos em temperatura máxima do seu em potência máxima do seu micro-ondas, porque ele vai cozinhar, ele não vai ficar molengo nem duro e vai ficar um omelete, sabe. É muito rápido, assim, são coisa de bota o micro-ondas e tá pronto, sabe. E aí você também pode sempre utilizar algumas algumas coisas, por exemplo, tem o Rap, né, o Rap10, que você também então é coisa prática, né.
Aham. Ah. Uhum. Hum. Uhum. Aham. Gente, interessante essa ideia do ovinho com tomate no micro-ondas, hein. Gostei.
Então é prático, né, rápido. Você bota ali, não tem não precisa ser esquentar frigideira, colocar frigideira, porque eu sei que vai demo 6. No micro-ondas vai dar um uns 3, sabe. Talvez assim para praticidade seja isso, mas só o atum com esse queijo cottage já vai dar, porque o queijo cottage também ele é muito rico em baixa gordura, então vai entrar com a gordura. É, perfeito, perfeito, perfeito, sabe. Que
Aham. Uhum. É, pois é. Sim, por isso que eu comprei ele, sabe. Eu falei assim: "Ah, olha, esse negócio aqui deve ser bom, né. Que não tem muita gordura". E eu já passei dos 30, a vida já não é mais a mesma. <laughs>
É, ótimo. É verdade. Não é, e assim
Já já preciso controlar mais. E eu sinto que assim, a minha ingestão de proteína ela não tá muito alta, sabe. Então eu tô tentando focar nisso também, né, quando eu consigo, eh, ingerir mais proteína. Eh, e aí o franguinho desfiado, como você falou, acho que me ajudaria bastante.
Aham.